Alors, depuis quelques temps et notamment depuis, heu, depuis le Covid, on a une la population a une grande prise de conscience sur, heu, le l'intérêt de retrouver un petit peu, heu, ses basiques, sa liberté ou, heu, juste, ben, changer un petit peu d'horizon. Beaucoup de personnes ont franchi le pas et ont, heu, clairement quitté leur, heu, leur emploi pour se reconvertir, changer de vie, hein, finalement. Est-ce que toi, c'est ton cas? Est-ce que, heu, tu as changé de vie? Est-ce que tu aimerais changer de vie? Heu, et donc de ce fait, heu, quitter ton emploi actuel, heu, voilà, est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus?
Bien sûr, alors, hem, moi je dirais oui bien sûr, le le Covid a été un élément, heu, déclencheur chez beaucoup de personnes, heu, mais, moi, heu, qui ai beau quitté beaucoup de d'emplois, heu, ça ne date pas du Covid, quoi, je veux dire, heu, c'est de bien avant, heu, pour, heu de des problèmes, heu, diverses et je continuerai, heu, toujours, heu, en ce sens, parce que je pense que, heu, si ça se passe pas bien, heu, si si s dans un travail, si tu n'es pas épanoui, si tu rentres, heu, avec la boule au ventre, je pense que, bah, il faut quitter ton job, quoi.
D'accord. Bien sûr. Et, alors, justement, heu, donc, quelle est pour toi, heu, sur une situation donnée, donc, heu, après, heu, tu tu m'expliqueras, si tu le veux bien, un petit peu, heu, tu me donneras des exemples sur, heu, sur ce qui s'est passé, mais, quel est pour toi, heu, le moment vraiment déclencheur, celui qui te dit: «Heu, là, ça y est, je m'en vais, c'est c'est c'en est trop pour moi»?
Mmh. Alors, le moment déclencheur, souvent, c'est quand je ramène, heu, le travail, heu, à la maison, enfin, je pas le travail en lui-même, mais, la pensée la pensée, heu heu, de ce qui s q s de ce qui s'y passe, heu, que je suis que je s voilà, que je sois contrariée, heu, à la maison, que ça me suive, heu, voilà.
Tu veux dire quand tu rumines, heu D'accord. Que ça t'affecte après le boulot, que tu sois plus, heu que tu sois finalement, heu heu, H24 heu, dans ton boulot heu, c'est ça que tu veux dire?
Donc C'est c'est ça, exactement. Je pense que dès le moment où on se torture l'esprit, c'est que, heu, là, il y c'est le moment de quitter son job. <chuckles>
D'accord. Et, là, dans ton cas, donc, c'est radical, il y a pas de de retour en arrière, la décision est prise et tu le tu le fais?
Ah oui! Ah oui, tout à fait. Heu, ouais, oui, je suis tout à fait comme ça. Alors, je mets un certain temps, hein, parce que, beh, je me remets, moi, toujours, heu, en question en 1er. Heu, je me dis: «Bon allez», heu heu, j'essaye de me motiver à me dire: «Bon allez essaye de prendre moins les choses, heu, à cœur, hem, essaye de passer outre», heu heu, enfin, voilà, et puis et puis, au bout d'un moment non, tu te dis: «mais, en fait, heu, tu te remets en question, mais de l'autre côté ça se remet pas en question, donc, heu».
Bien sûr. Oui finalement, tu tu finis par t'écouter, si jamais, heu, tu as mmh, je vois tout à fait, oui. Et, alors, est-ce que tu peux, justement, me donner quelques exemples, heu heu, des anecdotes, peut-être, de certaines situations, certains jobs où, justement, tu as été, heu, bah, tu as été, heu, tu as été poussée à bout, hein, finalement et où tu as eu, justement, le le devoir de partir pour ton pour ton bien personnel?
Oui, c'est ça. <chuckles> C'est ça. Oui, bien sûr, après, hem, j'en ai plusieurs, hein, heu, des situations complètement différentes. Je vais commencer par une, heu, par exemple, heu, je travaillais au, heu, dans les collèges et, heu, hem, et on avait une chef, heu, de service, une gestionnaire, qui était censée, quand même, heu, s faire visage d'autorité. Et, heu, donc, heu, c'est des endroits où, quand même, il y a besoin de cadre, voilà. Et heu, donc, heu, quand je voyais, heu, par exemple, heu, entre les femmes de ménage, par exemple, qui, heu, faisaient, heu, des coups vaches à d'autres femmes de ménage et que la direction était au courant, mais qui ne faisait rien, heu heu, pour, heu, régler ce problème et que, par exemple, la personne qui était visée partait, heu heu, en dépression, heu
Oui. Oui. Ce que Est-ce que ça te tu tu parles clairement de toi?
Non, pas du tout.
D'accord.
Oui. Non, non. En fait ça m'affecte plus quand c'est pas moi d'ailleurs qui suis visé. <laughs> Voilà.
D'accord. Oui je vois oui. C'est ce côté injustice qui te, heu OK.
C'est ça. C'est ce côté-là, heu, ouais, ouais, ouais et, heu voilà et la plupart du temps dans ces métiers-là, heu, il y en a qui sont bientôt à la retraite, heu, et ces gens-là, heu, ils ils sont poussés, heu, à l'extérieur, donc, heu heu. v
Ah oui, oui d'accord. Oui, oui,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
Voilà. Et ça, ça me plaît pas du tout du tout. Et donc, heu, je me rappelle j'étais en contrat, heu, en CDD. Et, heu, donc, heu, la gestionnaire m'appelle pour me vouloir me renouveler mon mon contrat. Et je lui dis: «Non, non, non, mais vous vous n'appelez même pas le conseil, heu, régional, heu. Il y a je ne, il y a il y a pas moyen, je ne je ne re-signerai pas un contrat avec vous». Elle me dit: «Comment c». Elle me dit: «Comment?» Ah oui, oui, oui, mais d'ailleurs elle en a pleuré, ce n'était pas le but, hein. Heu, mais en fait c'était des raisons réelles, c'était des rires raisons con concrètes. Elle le savait très bien. Elle m'a dit que, heu en fait elle m'a avoué que, heu, elle avait peur, heu heu, des filles, heu, qui faisaient ça. Voilà. Et, heu et pour et et aussi, de sa direction à elle.
Et tu tu lui as donné les raisons, oui de D'accord.
Voilà parce qu'en fait, heu, moins moins on entend de conflits, mieux, heu, moins la gestionnaire a de problèmes que s'il y a des conflits qui ressortent, la gestionnaire aura des problèmes, heu, avec la direction. Donc
Et oui. Oui. Du coup le complexe était un peu le complexe le problème est un peu plus complexe justement qu'il n'y parait, heu. En définitive, si on gratte un peu, c'est bah, c'est pas aussi simple que que qu'en apparence.
Bah, m moi je dis que heu, non, non moi je je suis pas f forcément d'accord là-dessus, j j'ai entendu ses arguments bien sûr, heu, mais elle est quand même, heu, là pour faire justement régner, heu heu, la bonne entente, heu, régner à ce que tout le monde, heu, soit bien traité. Et, heu, et ça ça a pas été du tout fait. Donc, heu, ça, c'est un gros problème, je trouve que 2 personnes dans l'entreprise, heu heu, font ce qu'elles veulent, parlent mal, insultent, heu heu, et font des des, mmh des crasses, heu, extraordinaires, heu, dangereuses, heu, pour les les autres. Heu, je sais pas moi? Par exemple, heu heu, qu'est-ce qu'elles ont pu faire à cette petite dame? Heu hem <clicks tongue> casser les barreaux de la chaise comme ça, quand elle s'assoit, elle tombe.
Absolument. Ah, oui, c'est ah oui, ça va ça va loin, oui.
Oui, oui, oui, voilà, par exemple, c'étaient des choses, heu, très, très graves qu'elles faisaient, des trucs très, très chiants, heu, par exemple, heu, couper le sac poubelle, heu, de l'autre, heu, femme de ménage, heu, en dessous, comme ça quand elle le prend, tout est par terre, heu, enfin c'est c'est ridicule, c'est c'est, heu, ouais, bah, comme on dit, heu: «On se croirait dans un collège». Bon d'accord on était dans un collège, mais <chuckles> du coup tu es adulte. Donc, heu, non, non ça ça je ne peux pas c'est quelque chose, heu, mmh que je ne supporte pas. C'est mmh.
D'accord, ouais. Mmh. Et heu et finalement est-ce que tu sais, heu, dans dans cette histoire précise, hein, heu, heu, les les personnes, les bourreaux si je puis dire, heu, est-ce que tu sais si elles ont été, heu, inquiétées par la suite ou ou non elles continuent elles ont continué leur train-train sans problèmes et heu
Mmh mh. Mmh mh. Pas du tout. Moui, tout à f exactement, elles foutaient rien de la journée, elles étaient dans leur, heu elles s'étaient choisies un local, heu, enfin, c'était pas un local c'était des toilettes où elles squattaient toute la journée, et voilà pendant que les autres travaillaient et heu, voilà, elles faisaient chier tout le monde. Mmh. <chuckles>
D'accord, ouais, je comprends. Non, effectivement, oui, je je je peux concevoir que ça te bah, que ça te pèse et que que tu aies décidé de partir, c'est tout à ton honneur, hein, de de pas céder, heu, face à au au système, heu
Oui. Mmh mh. N ouais, c'est ça. C'est ça je ne supporterai pas ça. Ça c'est pas possible, heu, je m'en fous de me mettre des gens à dos, je m'en fous de m de perdre un travail, mais ça c'est, heu, inacceptable. Surtout dans un lieu public, heu enfin un lieu, heu, comme un collège où la laïcité, heu, le, hem, bon le RGPD c'est, ça y était pas trop à l'époque, mais on est quand même dedans. Chacun son âge, chacun son handicap, chacun son on tout le monde doit être respecté, heu, voilà, tant que tout le monde fait son travail. Mmh.
Et, alors Bien sûr. Oui oui bien sûr. Oui, heu, travailler dans une bonne entente et, heu et avec respect. Oui, ça c'est c'est tout à fait, heu, tout à fait louable.
Oui. C'est ça et oui.
Est-ce que est-ce que à l'heure actuelle tu es un petit peu dans cette, heu, en encore dans une, heu, une démarche, heu, de ce type? Est-ce que, heu, heu, tu es dans une période de ta vie où tu te questionnes sur, heu, heu, l le fait de quitter ton ton emploi? Ou est-ce que c'est un ça c'est un peu stabilisé pour toi? Comment c'est comment ça se passe maintenant?
Et beh, toujours pareil <laughs> depuis cette expérience j'en ai quitté plein, des emplois. Heu, toujours pareil. Après, heu, c'est plus, heu, mon fils qui comprenne qui qu qui comprend pas ce ce côté-là de quitter, heu, son emploi, heu. Heu et au risque de, heu, de de de galérer derrière à en trouver un autre. Heu, ça il comprend pas du tout. Comme beaucoup de beaucoup de monde aussi ne comprennent pas. Ils prennent ça pour, heu, une instabilité alors que pas du tout. Pour moi, c'est pas du tout une instabilité, c'est vraiment, heu, je sais ce que je veux pas.
<chuckles> Lui il Bien sûr.
Mmh. Voilà.
Et ton ton fils si c'est si si c'est pas indiscret quel a quel âge a-t-il?
Il a 21 ans.
21 ans, il travaille lui-même?
Pas du tout. <laughs> Non, mais mais en fait il a peur justement parce que c'est moi qui gère tout.
D'accord. Et tu as tu as D'accord. Ah oui, il a peur de se retrouver un petit peu, ben, dans la précarité d'une certaine manière? D'accord.
Du coup si C'est ça exactement. Du coup il me met la la pression à moi alors que lui il se la met pas du tout. <chuckles>
Et tu as essayé un petit peu, bah, déjà de lui expliquer un peu profondément, heu heu, les raisons de tes, bah, de tes départs?
Mmh. Ah oui, oui, oui, oui, tout à fait.
Et d'une autre manière, est-ce que tu le pousses justement, lui, à entrer dans le monde du travail ou pas vraiment?
Ah oui, ah oui, oui, je lui ai expliqué. Je pense que, mmh, les raisons de mes départs il les comprend, heu, sauf quand, heu heu, par exemple, heu, dernièrement, hem, bon j je suis toujours auxiliaire de vie, mais j'ai beaucoup ralenti mes heures. Heu, pa heu parce que je suis en indépendance, donc, heu, je fais les heures que je veux. Heu heu, j'ai beaucoup ralenti parce que moi mon but c'est vraiment de changer de job. Heu, voilà ça fait beaucoup d'années que je fais ce travail et heu heu, je suis arrivée au bout, c'est un boulot passionnant, c'est un boulot qui a du sens. Heu, mais là je suis rentré dans une routine où, bah, en plus, heu, les personnes âgées c'est ça te <chuckles> ça te bouffe. <laughs> Voilà, heu, et non non, mais, heu, voilà, je pense que j'avais besoin d'évoluer, de faire autre chose et tout ça. Et du coup, j'ai fait 2 formations derrière, j'ai fait d'autres emplois et ça il a pas du tout, heu, compris. Pour lui, heu, je dois faire ce que je sais faire et point barre.
Bien sûr. D'accord. Ah oui? D'accord oui et lui le il a pas envie, heu, que tu t'élèves, heu que tu changes complètement, heu.
N oui et non, parce qu'il y a le risque, heu, financier à côté, voilà.
Et tu penses que c'est seulement ça? Ou peut-être qu'il n'a pas encore, heu, heu, assez de réflexion pour, heu, pour le le percevoir comme toi? Qu'est-ce que tu penses que c'est vraiment purement le financier qui l'inquiète?
Non! Oui, tout à fait. <chuckles> Pourtant, il a toujours eu ce qu'il fallait, hein? Mais heu, heu, voilà, c'est non, non, c'est que le ouais, il angoisse à ce niveau-là. C'est je sais pas pourquoi. Mmh.
Alors, après c'est c c'est compréhensible, heu. Maintenant voilà si si jamais tu lui as tu lui as démontré tout au long de ta vie que tu étais, heu, capable de te débrouiller, heu, heu oui, don
Tout à fait, il le sait très bien, hein. Je re je rebond voilà, je rebondis, heu, tout de suite, heu. J'ai j'écoute une, dam qu d'une justement plein d'expériences dans beaucoup de domaines. <laughs> Donc, heu, possibilité de rebondir très vite quoi. Mmh.
<chuckles> C'est une très bonne chose. Et bien écoute, heu, merci beaucoup en tout cas pour, heu beh, pour ce partage, ce cet échange heu, heu, ben, un petit peu personnel hein, finalement. Sur, heu, sur tes aventures passées et et futures. Parce que si je comprends bien, heu, tu ne comptes pas tu ne comptes pas en rester là! Donc c'est c'est tout à ton honneur, tu as entièrement raison. <chuckles>
<chuckles> Heu, oui! Non, tout à fait. Ouais, c'est c'est gentil, mais surtout aussi heu, heu, une dernière chose heu. Là, une dernière une dernière expérience que j'ai eue, heu, dans une boulangerie en train en tant en tant que préparatrice de snacks. Heu, des les patrons toxiques. Ça c'est ça c'est y ça c'est pas possible pour moi, heu, patron toxique. Aucune organisation, aucun respect, heu, de la clientèle ou du personnel. Heu, heu et heu, des locaux, heu, inadéquats pour, heu, la situation. Pas de matériel tout ça, enfin, heu, pas du tout, heu les heures, heu, pas payées, heu, tout ça c'est c'est pas possible. <chuckles>
Bien sûr. Oui. Ouais c'est ré c'est rédhibitoire pour toi là. Ça fait heu là ça fait pas voilà, ça ça fait pile, c'est c'est ça se termine aussi vite que ça a commencé.
C'est ça. Exactement <chuckles> c'est ça! <chuckles> C'est ça!
<laughs> Et bien, écoute, merci beaucoup, vraiment, pour ces partages, heu et je t'ai j'espère que tout ira bien pour toi heu, à à l'avenir!
Hem et ben merci, c'était avec plaisir en tout cas. <chuckles>